Donc, pour le coup, heu
C'est un c'est-à-dire?
Bah, parce que toi tu es, t on a les mêmes origines et pourtant, on partage pas la même religion
Ah oui, ben, c'est ça. Tu sais que moi, des fois, alors, mais ça aussi, mais je sais pas, les gens, j'ai l'impression, ils ont pas de cerveau. Des fois, ils me disent heu, ils me disent: «Ouais, tu es tu es, heu, tu es de quelle origine»? Je dis: «Bah, je suis marocain, algérien», «Hé, Ah OK, et et tout»
donc heu Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mmh mh et du coup, heu.
et heu et après je dis: «Ouais, je suis juif» et après ils font «bah comment s'est possible»? Je dis: «Comment ça, comment s'est possible»? <chuckles>
Ah mais non, mais c'est n'importe enfin. Non, c'est abusé! Non, mais ça, c'est abusé! Mais ça, c'est clairement mais alors, dis-moi, rassure moi, ce ne sont pas des Marocains et des Algériens qui te disent ça? Parce que si c'est ça, c'est grave.
Non, hem
Parce qu'alors si c'est alors je vais te dire une chose, hein.
Non. La plupart la plupart la plupart, c'est des Français. La plupart, c'est vrai que ce sont des Français d'origine ou ou voilà, mais
OK. OK.
mais il y en a mais il y a il y a il y a quand même beaucoup de beaucoup de Marocains, d'Algériens mais c'est, tu sais, c'est des Marocains, Algériens de
Mais dans ce cas-là, c'est des gens qui connai mais c'est des gens qui connaissent pas l'histoire de leur pays, alors.
de de France, quoi.
C'est des gens qui connaissent voilà, exactement. Quand tu vas au Maroc ou quand tu vas en Algérie, tu sais très bien que ça fait des siècles et des siècles et des siècles qu'on cohabite ensemble et que tout se passe bien, tu vois?
Voilà, c'est des Bien sûr, bien sûr.
et je suis ta famille peut en témoigner, et cetera, tu vois?
Moi, je sais que la dernière fois que je suis parti au Maroc moi, la dernière fois que je suis parti au Maroc, tu vois, il y a le taxi qui était venu nous chercher de l'hôtel, le truc de l'hôtel, là
Mmh mh. Beh ouais.
et heu et il dit: «Bonjour, comment allez-vous,», bref, en fait et il dit et et comme ça, il nous regarde, il fait: <tsk> «Mais je comprends pas, ça vient d'où, ça?». Après, on dit: «Non, bah, on est on est Marocains». Il fait: «Mais vous êtes juifs?» et on dit: «Oui». Il fait: «Ah! Mais vous êtes les bienvenus ici! Vous êtes dans votre pays, faites comme vous voulez!».
Mmh mh. Ah ouais. <laughs> Bah, en même temps, enfin alors je, heu, non mais alors, heu
J'adore. Les Marocains, ils sont tellement gentils.
non, alors, je trouve ça chou. Mais je veux dire, tu es marocain, en fait, tu vois ce que je veux dire, là, c'est, enfin <laughs> je veux dire, tu es le bienvenu mais tu es Marocain, enfin. Ouais, bienvenue chez toi, quoi, tu vois?
Oui, oui. Vous êtes et il me dit m'a dit: «Vous êtes comme chez vous ici».
Ouais, mais tu es chez toi, en fait, c'est ça le truc.
Oui. Mais mais c'est mais non, mais
Je veux dire, ta famille, elle est de elle est de là-bas, tu vois, je veux dire, tu peux tu peux faire quoi tu vas faire quoi? Genre, tu es l tu es de là-bas, genre
non, non, mais oui, mais dans le sens je pense que, je pense c'est c'est, tu sais, au niveau du français ou quoi, tu vois? Mais dans le sens il nous souhaitait la bienvenue et et heu et en mode, hem, en mode, ben, genre, heu, fais co enfin, f f bah, du coup, bienvenue bienvenue dans le pays, quoi.
Ah! Dans son oui, peut-être, oui oui. Ouais, ouais. Bah bah. Oua enfin, bienvenue chez toi, quoi, ouais.

Je pense pas avoir déjà eu vraiment de conf enfin si peut-être mais heu, de là à me mettre moi en colère, non.
D'accord, ouais. Mmh mh. Tu as tu as tu as tu as jamais vécu une chose qui t'a paru comme étant de l'injustice envers, heu
Heu
une personne, heu, <clears throat> dont tu es très proche dans la famille?
<blows air> Non mais parce que, tu sais, moi, heu, je enfin c'est entre guillemets «je m'occupe pas tellement de ce genre de choses.» Heu, c'est pas un truc qui va me qui va prendre tu sais mon mon esprit ou quoi. Parce que les conflits familiaux tu vois c'est entre guillemets, je pense que «tout le monde en a» tu vois, il y a toujours des querelles de toute façon, forcément, heu, plus il y a de personnes, plus il y a de plus il y a de querelles, heu mais hem
Mmh mh. D'accord, OK. Oui, je comprends. Bien sûr, oui, totalement. Bien sûr, exactement.
<blows air> J'en ai eu quelques-uns ouais, si, si pardon, excuse moi. Si, si, heu, moi j'avais, heu, pendant très longtemps ouais, pendant mais encore je sais même pourquoi j'y ai pas pensé, mais parce que ça a changé du coup. Mais en gros, pendant très longtemps, je supportais pas ma ma belle-mère. Mais heu enfin ma voilà, c'est ce que j'allais dire. Mon père, la femme de mon père, voilà, c'est ça.
Oui. D'accord, oui. Ah là, tu viens tu viens de te souvenir. <chuckles> Ouais. D'accord, OK. Ouais. D'ac heu, quand tu dis ta m oui l la femme qui s'est mariée avec, heu, ton père, quoi. Ouais. D'accord et pourquoi est-ce que hem
Heu, parce que heu
enfin et et tes parents si c'est pas indiscret, ils se sont ils ont divorcé jeunes?